Ah, oke.
Screen time atau enggak yang do not disturb gitu. Jadi kalau mode do not disturb sebenarnya lebih ke notif-notif, jadi kalau misalnya kamu itu bisa gampang banget terdistraksi dengan notif-notif dari HP kamu, kamu bisa bikin mode do not disturb, jangan diganggu. Jadi selama kamu nge-review, misalnya kamu ngereview 2-3 halaman di hari itu, eee, notif kamu itu gak masuk sama sekali. Nah jadinya selama kamu nge-review atau ngerjain tugas, kamu nggak keganggu dari sisi, mmm, notif notifikasi, jadi itu pertama. Ke-2 mungkin bisa juga nih HP-nya dicas aja. <chuckles>
Oke. Mhm. <chuckles> Dicas.
Jadi gini, kan iya karena gini, kita kan jug sebagai pengguna HP nih, kita juga harus, mmm, peduli yang namanya battery health ya. Jadi kan sakit tuh kalau misalnya, eee, kesehatan baterai HP digunain sambil dicas. Jadi kamu tinggalin aja itu, peduliin HP kamu, anggapnya kayak gitu deh mindset-nya peduli HP deh nih. Jadi kamu cas nih, terus ya udah kamu kamu gak keganggu, kamu biarin cas terus kamu review PPT-nya, presentasinya. Ke-3, ada yang namanya screen time. Jadi kamu bisa atur tuh di HP kamu, di handphone itu pasti ada yang namanya screen time, kamu bisa atur kalau misalnya kamu gak boleh buka HP dari jam segini sampai jam segini.
Oke. <chuckles> Oke. Heeh, oke. Ah, oke. Oke. Mhm.
Jad dan itu jadinya nanti dari HP kamu itu kamu bisa dapet peringatan kalau misalnya kamu buka HP, jadi ditegur sama HP-nya. Kalau kamu tidak bisa menegur diri sendiri HP kamu yang menegur kamu.
Oke. <chuckles> Oke. <chuckles>
Gitu, jadi mungkin cara-cara seperti itu bisa tuh digunain jadi, eee, meminimalisir yang namanya kamu, eee, sangat amat terdistraksi ya sama HP, jadi nggak buka YouTube, nggak buka TikTok, dan segala macam.
Mhm. Iya. Mmm, jadi ya mungkin yang pertama aku harus cas, dan mungkin cas HP-nya agak kejauhan ya, jadi bukan <chuckles>
Oh iya jauh banget, mungkin di luar di luar ruangan juga boleh banget itu.
Ya, di luar jangkauan tangan kayaknya. <chuckles>
Di luar jangkauan tangan, itu bener banget, itu yang paling dasar sih sebenernya.
Heeh, oke. Iya, terus aku sih belum pernah coba yang DND, sama yang, eee, peringatan layar sih, aku belum pernah coba ya. Ya mungkin sebentar aku coba terapin, mhm.
Mhm. Hmm, wah itu harusnya di iya, bener banget, itu di semua HP ada sih harusnya. Jadi, mmm, pasti bisalah dilakuin.
Ah, oke, karena aku ditegur sama teman pun kadang masih kelabakan, siapa tau kalo ditegur sama HP bisa tembus kali ya. <chuckles>
Mhm. Benar benar banget karena sepertinya, mmm, HP itu hal yang paling kamu sayang ya. <chuckles> Jadinya udah pasti kita semua sayang HP. Jadi kalo HP yang negur, mungkin jadinya nurut.
<chuckles>